देखिए सस्ते में अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर कुछ स सब्ज़ी बनानी है मैं एक उदाहरण के तौर पर अगर बताऊँ तो मैं जैसे कि मैं नॉन-वेजिटेरियन हूँ तो मैं अंडा करी बनाना जस ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। क्योंकि अंडा क्या है आप गए आपको 5 या 6 रुपये, ऐसे ही कुछ दाम चल रहा है अभी, ₹7 होगा। आप अंडा ख़रीद के ले आए। और अगर आप उसको आप बहुत रोज़मर्रा ही खाना चाहते हो तो फिर आप पूरा बड़ा-सा आप उसका ट्रे ला सकते हो। तो उससे क्या होगा और सस्ता पड़ जाता है अंडा। वैसे सिंगल-सिंगल ख़रीदने पे क्या होता है कि थोड़ा वो महँगा पड़ता है। तो आप एक साथ लाके आप उसको रख सकते हो घर पे। और उसमें क्या है आपको बस पानी चाहिए। पानी फ्री में मिल जाता है हमारी धरती पे। आप उसको बस उबाल सकते हैं। हाँ, उबालते टाइम आप हल्का-सा अगर नमक डाल देंगे एक पिंच या फिर 1 चुटकी ऐसा थो थोड़ा-सा तो वो अच्छे से थोड़े से उबल जाते हैं अंडे। और लगभग-लगभग इसमें समय पन 12-15 मिनट लग जाता है अंडा उबलने में जैसा मेरा अनुभव रहा है। तो बस आपको फिर उसमें थोड़े बहुत मसाले डालने हैं, थोड़ा-सा प्याज़ चाहिए। 1 प्याज़ भी डाल सकते हो अगर आप अ, अकेले के लिए बना रहे हो। 1 प्याज़ काटा आपने थोड़े बहुत जैसे कि उम, उसमें मसाले डाल दि, हल्दी, धनिया, मिर्च। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक मसाले भी आते हैं कि सब्ज़ी मसाला हो गया, बाज़ार में मिलते हैं। कुछ लोग डालते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। आपको अकेले खाना है, आप अपने हिसाब से उसका स्वाद हल्दी, धनिया, मिर्च डाल के भी अच्छा बना सकते हो। कुछ लोग उसको हाँ, कुछ लोग फ्राई भी कर देते हैं अंडे को मतलब उसको काट के बीच से उ, बॉयल होने के बाद छील के, उसको काट के फ्राई करके फिर अंडा करी बनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। मतलब उसमें बस छोटे-छोटे क्या करते हैं अंडे में छेद कर सकते हैं हम। तो उससे क्या होगा कि आप देखिए इसमें कितना लगा। अंडे का हो गया आपका ₹8 8 दूनी ₹16 हो गया। मसाले-वसाले का अगर हम मिला लेंगे तो ₹20 में काम चल जाएगा। अगर ₹5-5 वाली भी आप भु प वो जो पाउच आते हैं वो ख़रीदते हैं और ऑयल का भी ऐसे ही हो गया। तो मुझे लगता है 50 में अच्छी-ख़ासी अंडा करी बन सकती है। 2 लोग भी खा सकते हैं उसको। तो ये बहुत सस्ते में अंडा करी बन जाएगी मेरे हिसाब स
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, ये सही है। हुँ। हुँ। <chuckles> बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बाहर से जो लेते हैं। हुँ। घर के मसालों से भी बना सकते हैं। हुँ।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 बिल्कुल। अ हाँ, तो ये जो उसमें अदरक लहसुन डालते हैं ना तो उस वो क्या बाहर से खरीदते हो, कि वो भी घर में बनाते हो?
हुँ, हुँ।